Ciao, volevo chiederti, mhmm, che ruolo ha la lingua nella tua identità, nella tua identità culturale, quindi quanto è importante la lingua nella tua immagine di tutti i giorni e nel mhmm, nell'idea che hai di te stessa?
Mh-mh. Allora, ti dico super, super importante lo è diventata nel tempo, perché comunque mi sono trasferita all'estero e, quindi, ecco, mhmm, adesso parlo varie lingue, cioè sono in Francia, quindi ovviamente sto imparando il francese perché non è che io sia una grande spada in questo, mio marito è americano, per cui a casa parlo mhmm, parlo l'inglese, con la mia famiglia e i miei amici parlo italiano perché, appunto, sono sono dell'Italia, poi, vabbè, conosco un po' lo spagnolo ma, ehm, non lo non lo pratico tutti i giorni.
Mh. Ah! Che bello! Eh, certo.
Per cui per me la lingua è fondamentale perché è un modo di comunicare, di avvicinarmi a culture molto diverse fra loro, quindi, ecco, non la sapessi sarebbe un bo un po' un bel problema.
Assolutamente. Che bello questo melting pot dea tua famiglia, ehm, v che vive vivete in Francia, parli inglese, hai figli?
Sì, sì, sì, sì. <chuckles> Sì. Ancora no, ehm, però in futuro speriamo di sì.
Eco, a proposito se, mhmm, nel tuo futuro ti auguro di avere tanti figli e di essere ehm, e vi crescere i tuoi figli in questo, appunto, meraviglioso ambiente pieno di multiculturalità. Che lingua, mhmm, come famiglia, decidete di insegnare a vostro figlio? Cosa vi piacerebbe trasmettere?
<chuckles> Grazie mille! Mh-mh. Allora, in realtà, tutte nel senso: ci so c'è un un metodo, di cui adesso onestamente non ricordo benissimo il nome, uhm, che, uhm, tradotto, uhm, significa tipo, uhm: "una lingua per ogni genitore", per cui sicuramente io parlerò italiano, mio marito parlerà inglese a casa e poi impareranno il francese da scuola o comunque da fuori. L'unica cosa è che ci metteranno un pochino di più per cominciare a parlare, però quando lo faranno, insomma, sarà sicuramente una bella uhm, una bella marcia in più, ecco.
Mh. Ah, okay. A scuola. Eh, certo poi i bambini che parlano tante lingue, magari, inizialmente, possono sembrare confusi, ma poi crescendo, ehm, sicuramente, come hai detto tu, ha hanno una marcia in più che è quella di poter parlare più lingue e anche la, mhmm, capacità mentale di apprenderne nuove, ehm, senza troppe difficoltà. Ehm
Mh-mh. Sì. Assolutamente. Guarda, io questa cosa, per esempio, l'ho notata perché, banalmente, ho fatto il linguistico e, uhm, non è che io sia cresciuta, no, con varie lingue diverse, perché, cioè, i miei parlano poco inglese, uhm, però questo crescere, studiando le lingue, mi ha aiutato per ede ps per esempio, adesso con il francese, a saper, mhmm, ehm, apprendere varie mhmm, le le varie conoscenze molto più sì, facilmente, ecco.
Ah, ecco. Sfumature. Mh. Ehm, senti a proposito della lingua francese, poi approfondiamo anche l'inglese perché è molto interessante, ehm, a proposito del francese: tu hai detto che lo stai imparando, quindi ancora non non ti senti, ehm, sicura al 100%, no, ma quali sono le cose che più, ehm, ti fanno avvicinare alla cultura francese pian piano che lo impari? Ehm, cos'è che ti rende partecipe del della Francia, e ti fa sentire un pochino francese quando parli francese?
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Allora, sicuramente, hanno un po' lo stesso modo di lamentarsi degli italiani, uhm, ma che in realtà cioè, di di fare qualcosa; cioè, se si lamentano poi vanno a a manifestare in piazza che sembra molto una uhm, sai, una di quelle cose che che si sentono, ma che dici: "Non è vera!", no, no è assolutamente vera. Ehm, poi sono un po' mhmm, n non lo so, sono sono abbastanza simili agli italiani, hanno anche la cultura, sai, della domenica in famiglia dello stare insieme, uhm, della della birra dopo il lavoro, quindi questo sicuramente mi rende molto più facile riuscire a ehm, a parlare, magari a farmi anche delle amicizie con con mio marito, no, ehm, e ed è un punto molto importante.
Ah! Interessante. Mh. Ah! Ad avvicinarti e Mh-mh. Ecco, mhmm, appunto, hai detto che loro sono molto simili agli italiani. Tuo marito, che è americano, invece, ha riscontrato più diciamo shock culturali, uhm, trasferendosi in Francia? Poi non so lui che percorso ha fatto, se è passato direttamente dall'America alla Francia, o ha fatto altre altri paesi nel mezzo?
Mh-mh. Mh-mh. Guarda, noi abbiamo vissuto per, uhm, 4 anni nel Regno Unito, ehm, a Londra, ehm, in maniera più specifica, e poi siamo stati per 1 anno tra Italia e America, e siamo arrivati poi in Francia.
Okay. Ho capito, ehm, e lui ha riscontrato più difficoltà nell'inserirsi in Francia parlando, appunto, inglese quindi una lingua anche non di origine latina?
Allora, guarda, uhm, non per vantarmi, ma mio marito è di un'intelligenza assurda, cosa che gli invidio non poco, ehm, quindi lui, negl in tipo in 6, 7 mesi prima di venire qua, uhm, ha imparato il francese da solo, uhm, partendo, appunto, da una lingua che, come dicevi anche tu, è assolutamente diversa e non come per me che sarebbe comunque molto più semplice, ehm, e poi ha fatto degli esami in lingua per poter fare l'università qua che è quello che che sta facendo.
Ah, che bello! Ah, complimenti.
Ehm
Caspita, complimenti.
All'inizio, guarda, si è trovato sicuramente è stato difficile, perché ovviamente la lingua che studi poi è diversa da quella che viene parlata
Mh.
però, mhmm, c'è stato un un aiuto, uhm, da parte anche banalmente delle sue colleghe e colleghi dell'università, che io in Italia non non ho mai mai visto. Cioè, proprio una sorta di comunità che gli si è creata attorno per aiutarlo a sentirsi, no, più a suo agio che è stata sorprendente.
Certo. Mh. Ecco, infatti è sorprendente, perché comunque si si ehm, si ha forse un pregiudizio nei confronti della Francia, dei francesi da questo punto di vista, che non sono proprio ospitali, si dice così, ovviamente, no, ehm, però tu stai raccontando una cosa completamente diversa, che è molto lodevole proprio per i francesi, addirittura, nei confronti di di una persona americana quindi, ehm, è è è strano sentire questo, ehm, è anche bello, ovviamente, perché distrugge un po' quella che è, ehm, la questione degli stereotipi.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. Guarda, capisco perfettamente quello che stai dicendo, perché anche io ho sempre avuto secondo me, è anche un po' parte della cultura italiana, no, dopo il 2006, la coppa, di qua e di là, <chuckles> ehm, cioè, c'è questa sorta di, uhm, pensare e vedere al alle persone qua in Francia come, uhm, non particolarmente, mhmm, sai, gentili e, invece, per noi è stato tutto il contrario, credo che questa sia un po' un'idea che le persone si sono fatte su Parigi che è un po' come Londra, dove ognuno si fa i fatti suoi, in realtà, ehm, ma non potrebbe essere più
Sì, <chuckles> questo Mh, particolare.
mhmm, più differente da come poi la realtà effettivamente è.
Mh-mh. Ehm, e tu invece come come sei stata accolta in Francia? Adess tu hai nominato Parigi non voi abitate a Parigi? Abitate fuori da Parigi?
No, no, no, no, no, no, abitiamo in una cittadina, ehm, diciamo assolutamente n una cittadina abbastanza grande, ma non come Parigi, ecco.
Ho capito, ehm, questa cittadina nei tuoi confronti, che sei italiana, appunto hai riscontrato, invece, pregiudizi o, mhmm, incomprensioni, ecco, o barriere anche, oltre che linguistiche, proprio emotive?
Mh-mh. Ma, mhmm, ti direi assolutamente no. L'unica cosa per me è stato un po' più difficile. Cioè. io non è che abbia tutti questi grandi amici, ho più magari qualche conoscenza attraverso mio marito, appunto, e la sua classe, no, all'università, uhm
Okay.
però non ho mai riscontrato nessun tipo di, uhm pregiudizio di alcun tipo, anzi, cioè, tutti sono super gentili. Poi, vabbè, vicino a casa abbiamo un uno store di prodotti italiani, quindi, no, ehm, sono tutti super gentili. Sì, sì, sì, sì su questo non mi posso proprio lamentare.
Ah, ho capito, quindi ti senti anche un po' a casa, mh. Vabbè, è comprensibile visto che comunque tu hai anche vissuto voi avete anche vissuto già, ehm, Regno Unito, quindi diciamo che avete g anche un po' quella mentalità lì, no, dell'adattarsi in un paese che non è il paese natale, dove non si parla la lingua madre, ehm, mhmm, e questo è molto interessante perché comunque spesso si associa un po' la mhmm, l'idea di casa, anche nel parlare con la lingua madre, molte coppie, mhmm, tendono a, uhm, ehm, diciamo, accoppiarsi con persone che parlano la stessa lingua proprio per facilitare le comunicazioni. E invece voi, <chuckles> siete, ehm, tutt'altro, no, siete, ehm, italiano, americano, ehm, vive vivendo in Francia, quindi proprio vi siete creati una nuova realtà.
Mh-mh. Sì. Certo. Mh-mh. Sì. <chuckles> Sì. Mh-mh. Sì, sì, praticamente noi ce la siamo sì, ce la siamo resa quanto più difficile possibile, quanto più complicata possibile. Però, ti dico la verità: ci piace moltissimo, anche, banalmente, per quello che di, mhmm di cui parlavamo prima, cioè, l'idea che i nostri figli partiranno già con il conoscere 3 culture diverse e 3 lingue diverse, cioè è un bagaglio che, secondo me, è bellissimo da avere così piccoli, quindi
<chuckles> Esatto. Assolutamente. Assolutamente. Ehm, per i vostri piccoli futuri: se loro dovessero mai sentirsi magari diversi, perché potrebbe succedere che loro sono, uhm, appunto, ricchi di varie culture mentre i loro compagni, magari, provenienti da solo Francia, ehm, li facciano sentire diversi o sbagliati, come, ehm, potreste suggerire ai vostri figli di non preoccuparsi e di valorizzare, anzi, questi culture?
Mh-mh. Sì? Mh-mh. Mh-mh. Ma io, ti direi, non ti devo dire la verità non c'ho pensato fino adesso che me l'hai chiesto, però io lo vedrei come quello che effettivamente è: un po' un superpotere, no, quello di avere così tante mhmm, mo mo tante conoscenze, di sapere così tante cose e, uhm, sicuramente, cercherei di fargli capire che è una grandissima fortuna quella che hanno e che quindi non c'è motivo di di sentirsi diversi, ma anzi
Bellissimo.
Cioè, uhm, e io già so che i nostri sarà Natali saranno tra l'Italia, l'America e la Francia, esperienza che magari molti degli altri bambini non avranno e quindi quella sarà un valore aggiunto e non un qualcosa per cui devono essere etichettati come diversi.
Assolutamente. Verissimo, verissimo, ehm, è è importante inculcare sin da piccoli questa idea ai bambini perché, ehm, gli altri bambini sono cattivi, no, e tendono forse, a volte, a sminuire ma, eh, parlano fondamentalmente per bocca dei genitori, che è invidia dei genitori, no? Ehm, e senti un un'altra domanda: hai parlato del Natale, ehm, come si festeggia appunto come festeggiate voi adesso il Natale in nella vostra famiglia?
È vero. Sì. Mh-mh. Sì. Allora, dunque è un po' un insieme di di u un po' un mappazzone di culture, dipende molto da dove siamo, innanzitutto. Ehm, ti dico noi da quando stiamo insieme, ormai sono quasi 6 anni, non siamo mai riusciti ad andare in Italia per il giorno di Natale, questo dicembre sarà la prima volta dopo 6 anni che che torno e torniamo, ehm
<chuckles> Ah, o mh. Ah, che bello! Quindi, sarà la prima volta anche per lui il Natale italiano?
Esatto, esatto. Perché noi riusciamo ad andare sempre o subito prima o subito dopo, per via principalmente del costo dei voli che è proprio infattibile. Ehm, però quando siamo in America, per esempio, cerco di portare qualche tradizione, anche banalmente, no, un piatto di fritti pastellati che faceva mia nonna, ehm, così come quando, magari, abbiamo passato, appunto, il Natale a a a Londra, ehm, per cui, sì, è sempre è sempre un po' un bel mix, ecco, quello sicuramente.
<smacks lips> Ah. Certo. <chuckles> Che bello. E lì, in America, tuo marito con quale cultura natalizia è cresciuto? Cosa porta lui a Natale?
Guarda, uhm, ti dico la verità: uhm, per noi in America è tanto non è tanto, magari, sai, i piatti della tradizione perché quelli, cioè, mhmm, anche banalmente un un Mac and Cheese, no, che che è che si può fare molto facilmente, però, uhm, è proprio l'atmosfera natalizia quando siamo lì che io ehm, sembra di stare in un film, no, ehm, e quindi è è proprio cioè, è totalmente diverso rispetto al Natale in Italia, non meno o più bello, però molto, molto diverso.
Mh. Mh, è vero. Dici che si crea u un'atmosfera immersiva, ehm, più più viva? Mh.
Sì, sì, sì, sì. Al mille per mille, guarda, ehm, dico sempre a tutti, sembra davvero di stare in un film; è p spettacolare.
Tipo in: "Mamma ho perso l'aereo?" <chuckles>
Esatto, <chuckles> senza però perdere l'aereo, almeno speriamo.
<chuckles> Bellissi Esatto, no, speriamo di no, che, appunto, i costi del del volo sono già alti. Va bene, guarda, io ti ringrazio tantissimo di aver condiviso questa esperienza e a co ehm, parlato della tua famiglia e dei tuoi piani futuri per coinvolgere i tuoi figli nella vostra identità culturale; ehm, niente, è stato un piacere.
<chuckles> Esattamente. Guarda, ti ringrazio perché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 soprattutto, per lo spazio e per le domande super interessanti e pertinenti che mi hai fatto. Grazie mille di nuovo.